Ya, bazı filmler gerçekten yıllarca unutulmuyor, insanların hep hafızasında bir yer ediyor. Sence bu filmler neden unutulmaz oluyor?
Hı. Yani, tabii, hani, bir tek sebepten değil büyük ihtimal, hani, birçok sebebi var. Eee, özellikle Yeşilçam filmleri. Eee, ben, yani, çok uzun zamandır da biliyor musun, böyle, onu düşünüyorum. Eee, çünkü ne zaman denk gelse, eee, benim 20 yaşındaki oğlum bile <chuckles> oturup beraber izleyebiliyoruz. Eee, mesela evet, geçenlerde Kemal Sunal'ın Polizei'i izledik.
Hı hı. Hı hı. Hıı. Hangi filmler mesela var mı beraber izlediğin? Hıı. Nasıldı onun konusu?
Eee Ay, çok iyiydi ya. Böyle, Kemal Sunal Almanya'da gurbetçi, eee, bir Alman dönercide çalışan bir Alman kızına aşık oluyor. Ondan sonra, eee, bir tiyatroda da, emm, çaycılık falan yapıyor aslında ama rol yeteneği çok iyi. Eee, sonra kızı kazanmak için, böyle, polis rolüne giriyor sahte polis, Alman polisi güya. Eee, çok etkileyici bir film. Emm, bir de bence Yeşilçam filmlerinin bu bizim hafızamızda kalanlar sosyolojik olarak falan da çok acayip hikayeler anlatıyor bence dönem için.
Hı hı. Evet. A. Hı hı. Evet. Mesela bahsettiğin filmde ya, aaa, tam aynı film mi hatırlamıyorum benim hatırladığımla. Bu, böyle, eee, ekmeği cama bandığı film, eee, o Almanya'da geçmiyor değil mi? O Hıı.
Hı hı. Yok değil. O o o değil ama o film de mesela o bak, o sahne mesela hiç unutulacak bir sahne mi? <chuckles>
Evet. Yani me mesela o filmi hangi film olduğunu bilmiyorum ama gerçekten, hani, bu sahne çok şey bir sahne, hani, aaa, çok yaratıcı aynı zamanda baktığında. Hı hı.
Evet. Eee, bir gerçek gerçekten de, şey, Kemal Sunal filmleri, hani, Kemal Sunal öyle gülüp geçinilecek bir adam değil. Eee, a onun komedi filmlerindeki bile hikâye anlatımı çok başarılı. Eee, çok güzel yani.
Evet. Hı hı. Bu Bu Polizei filmine geri dönmek istiyorum. Bu peki şey filmi mi? Hani, eee, işte, Kemal Sunal böyle ço çocuk parası olduğu için, işte, köyden bir sürü çocuğu kendi nüfusuna geçiriyordu, onların parasını alarak zengin oluyor, daha sonra o fabrikatörün fabrikasını satın alıp onu borca bağlıyor. O film mi?
Evet. A, ço çok yok, yok o da değil, o da değil ama bu da çok iyi hikâye gerçekten. Bu yaşanılan bir şey biliyorsun değil mi?
<chuckles> <chuckles> Evet, evet. Ya, zaten or oraya, eee, gelip ondan soru soracaktım. Yani, insanların, böyle, bu filmleri unutmuyor olmasının nedeni, böyle, bu filmler kurgulanırken gerçekten, eee, çok fazla insanın hayatına dokunan, eee, şeylerden konu alınıp yapılıyor olması. Mesela, işte, bunun, işte, o Kemal Sunal'ın bu filmleri yaptığı dönemde, işte, çok büyük bir göç dalgası vardı Türkiye'de. İşte, aaa, köylerden hem şehirlere hem de Almanya'ya giden. Ya, bir sürü insan burada problem yaşadı. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ya, hâlâ böyle, aaa, gizli kapaklı olsa da, hani, o, eee, Nazi Almanya'sının bazı, işte, kötü taraftarları hâlâ sokaklardaydı, eee vs. Bunların temizlenmesi bayağı bir yıl aldı ve bu insanlar çok fazla sıkıntı çektiler, eee, bulundukları yerde. Hani, eee, bunları konu alması mı, böyle, bu tarz, eee, şey, toplumsal yaraların insanların, böyle, en derin yaralarını fark edip bunlarla ilgili film yaptıkları için mi unutulmuyor sence?
Hı hı. Hı. Doğru. Hı hı. E, mutlaka. Hı hı. Çok. Hı hı. B b kesinlikle öyle. Be be bazen de tabii, hani, eee, daha abartı bir dille de anlatıldığı oluyordu, eee, ama gerçek mesela o Polizei'da eee
Hı hı.
işte, iii, güya, eee, çok kapalı bir topluluk Türk topluluğu. Eee, ama hepsinin gözü, eee, erkeklerin Alman kadınlarında, eee, ımm, hepsinin bir Alman dostu var karılarının dışında dizide şey filmde. Emm, yani, çok tı şey, güçlü bir anlatım gerçekten güçlü bir anlatım.
Evet. Hı hı. Hı hı.
Eee, ama bence mesela Selvi Boylum Al Yazmalım.
A! Evet, gene, aaa, bir dönemin a aşk denilince böyle ilk, ya, Türklerin aklına gelen, böyle, o senaryo. O d aaa, mesela o filmin unutulmama sebebi oradaki mesela, eee, erkek karakterlerin ve oradaki kadın karakterin, aaa, hani, dü Tü Türk toplumundaki ilişki dinamikleriyle örtüştüğünü mü düşünüyorsun? Mesela orada, eee, 2 tane erkek karakter var. Bir tanesi, işte, aaa, maço diyebileceğin, işte, çok erkeksi ama, böyle, aklı havada ve şimdiki tabirle, böyle, yakışıklı bad boy diyebileceğin şimdiki tabirle, böyle, bir karakterken, aaa, diğeri, işte, daha sıkıcı, sakin ama güvenilir, böyle, bir ik iki uçta bir, eee, erkek, aaa, tip tiplemesi var ve, aaa, başrol karakteri olan kadın da bu ikisinden bir tanesini seçmek, eee, s bir seçim yapması du durumunda kalıyor. Eee, sen nasıl yorumluyorsun mesela bunu, aaa, Türk toplumu ile nasıl bağdaştırıyorsun ve neden unutulmadı unutulmaz olduğunu düşünüyorsun?
Evet. Değil mi? Hı hı. Hı hı. Evet. Aynen. Yakışıklı. Hı hı. Tabii. Durumunda. Yani, tabii, şimdi, karakter Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın bir acayip çekimi var ya, hani, eee, birbirlerine de ve bizim hepimizin hissettiği o, emm, aşırı güzel, eee, yaklaşım birbirlerine, eee, o ya, yine bir sürü sebebi var. Aslında bir taraftan da, eee, şeyi hiç unutturmuyor ya bize sevgi mi, emek mi?
Evet. Evet, evet.
Eee, bence herkes hayatının bir döneminde bu ayrımdan geçmiştir. Eee, illa aşk ilişkisi olmak zorunda değil. Hani, bu arkadaşlık ilişkisi olabilir, eee, a anne, baba, çocuk ilişkisi olabilir, eee, hani, sevgi mi emek mi, eee, üzerine herhâde, eee, kitap yazılacak kadar, eee, derin bir konu. E, öyle, olunca da film de unutulmuyor tabii yani.
I hı. Doğru. Evet. Doğru, yani, her insanın yaşadığı bi ba bu aaa, ikilemlere b belki kon o oyunculuk çok önemli dedin. Bu ikilemler çok önemli ki, hani, gerçekten, böyle, bir şey de var sanki, hani, aaa, sen birini çok sevdiğinde, hani, bir noktada onu itmiş oluyorsun ama ki arana mesafe koyduğunda, hani, d aaa d f fark ediyorsun ki o insan sana çekilmeye başlıyor. O da çok ince bir çizgi belki de, hani, filmde de bir açıdan bununla ilgili bir mesaj veriyor.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Tam, tam kaçan kovalanır, eee, mevzusu gibi bir şeye dönüşüyor ondan sonra gerçekten. Eee, yani, gerçekten o da Sultan filmi de öyleydi hatırlarsan. Eee, ne kadar ünlü oyuncu oynuyor, eee, ve ne kadar gerçek sahneler. Eee, be ben bir de geçenlerde, eee, e e eşimin 49 yıl önceki babasının süper 8 eee, bant kayıtları varmış. Bunları sürpriz olsun diye dijitale aktardım.
Evet. Hı hı. A! A, a! Çok ilginç. Hı hı.
Evet ve köydeki görüntüler. Sana yemin ediyorum Sultan filminin bire bir aynısı.
<chuckles>
Kıyafetler, kadınların saçları, başları, giydikleri elbise, altındaki şalvardan tut, renkleri, do kumaşların rengine kadar, yani, desenine kadar.
Hı hı. Bu şeyle mi ilgili birazcık, yani, mesela şu anda baktığımda böyle bir şey göremiyoruz. Hani, bir, aaa, film ya da dizi çok popüler o olabiliyor ama, böyle, bütün topluma sirayet etmiyor o filmin etkisi ama eskiden, böyle, sanki, hani, bir tane film çıkıyor, böyle, b b belki, eee, bir tane film çok ünlü oluyor ve her ama herkes tarafından biliniyor. Herkes o filmi konuşuyor. Herkes o Sultan'daki Türkan Şoray'ın oyunculuğunu konuşuyor. Yani, bu da bir etken mi yani? Hani, eee, es eskiden, böyle, teknolojinin, eee, sınırlı olması ve insanların bu filmlere bu kadar kolay, farklı filmlere bu kadar kolay ulaşamıyor olması onları, böyle, eee, belli bir film etrafında topladığı için mi bu filmler çok unutulmaz geliyor yoksa bugünün filmleri de otuz yıl sonra yine hafızalarda yer almaya devam mı edecek dersin?
Hı hı. I ıh. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. A, ah. Yo, kalmaz. Niye kalsın ki? Yani, kalacak yapımlar var tabii o ayrı bir durum ama bu kadar, emm, üretimin içinde çok az bir kısmı büyük ihtimal kalacaktır. Ya, dönemin ruhu tabii şimdi, eee, açık hava sinemaları varmış mesela eskiden. Eee A, bu çok bak ilginç bir şey söyleyeyim sana, yıl 1960'ların başı, tam tarih bilmiyorum. Eee, babamın köyünde, yani, Yozgat'ın Çandır Köyü'nde, eee, benim amcam bütün sülaleyi toplayıp bir sinema salonu açıyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Tamam. A! Ne ilginç hikâye, ne güzel hikâye.
Evet, 60'ların başı.
Hı hı.
Eee, bir fotoğraf var. Sanırım babaannemin de var olan 3-5 fotoğrafından biri o. Bütün sülale bir arada küçüklü büyüklü, kadınlı erkekli ellerinde kiremit taşıyorlar. Eee, hepsi birlikte o sinemanın duvarlarını örmüşler. Çok uzun yıllar, 60'ların başında bir köyde sinemada bu filmler izlenmiş. Evlerde televizyon yok.
Hı hı. Hımm. Şimdi şu anın kafasıyla düşündüğünde, böyle, normal geliyor ama mesela o zamanki insanları düşündüğünde, ya, bu insanlar belki köy köylerinden 1 kereye çıktılar hayatlarında, 2 kere çıktılar. Hep aynı insanları görüyorlar aynı kıyafetler e, köy e evlerinde ne şehir görmüşler ne bir şey görmüşler. E, şimdi bir film geliyor film diye bir şey de yok daha önceden, hani, bir izliyorsun, işte, o Amerika'daki starlar, işte, İstanbul'daki starlar onların hayatları ya, onlara, böyle, sanki, hani, uzaydan gelmiş bir şey gibi geliyordur muhtemelen. Hani hı hı.
A, evet. Tabii. Tabii. Ayna. Tabii. Ama ne güzel hayal dünyalarını geliştiren bir şey değil mi? Eee, şu an bile kaç köyde sinema var? Bence yok.
Evet, evet. Tabii ki. Ya, bu da, böyle, eee, ya kaybolan, güzel, eee, alışkanlıklardan ama, hani, maalesef, aaa, böyle, yeni teknolojiler, yeni trendler bütün insanların alışkanlıklarını çevresini değiştirebiliyor.
Evet. Geldikçe evet, değiştiriyor. O yüzden bu filmler tabii unutulmuyor çünkü, eee, hem dönemin ruhunu çok iyi yansıtıyor hem o dönemde zaten o kadar üretim yok, tüketim hiç yok. Eee, bak hâlâ tüketemedik bu filmleri, hâlâ izliyoruz. Eee, işte, görüntüler biliyorsun renkler yenileniyor, bir şeyler yapılıyor. Eee, bir daha, bir daha izliyoruz. Yani ben, ımm, gerçekten çok başarılı buluyorum. "Biz bu dönemden geleceğe ne bırakırız, eee, hani, kalır mı?" diye sordun ya. Emm, kalacak olan yapımlar mutlaka var. Bunların içinde bence Nuri Bilge Ceylan filmlerinin, eee, hepsini biz, eee, gelecekte tekrar tekrar izleyeceğiz. Çünkü o da dönemin ruhunu çok iyi anlatıyor, eee, gösterişten uzak, tamamıyla gerçek, eee, hikâyeler anlatıyor. O da eskimeyecek o yüzden.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, böyle diyorsun bir yandan ama mesela, aaa, ş o dönemin, aaa, mesela 60'ların Türkiye'sinde de mesela Kemal Sunal şu anın mesela atıyorum Recep İvedik'i mi dersin yoksa Nuri Bilge Ceylan filmlerini mi oynuyordu dersin? Yani, hani, aaa, ben mesela k karşılaştırdım mı sanki, şey, hani, Recep İvedik filmlerine daha çok uyuyor gibi çok, hani, popüler olduğu için şimdi Nuri Bilge Ceylan ya, bütün Türk, aaa, toplumu tarafından iz izlenmiyor, hani, bilinmiyor ya da belki de, hani, mesela o zamandan kalan bu kadar, aaa, işte, aaa, kaliteli içerikler, aaa, mesela günümüze kadar ulaştı mı gene hâlâ aynı, aaa, ş şeyde etkisi devam ediyor mu sence?
Hı hı. Evet. Yok. Hı hı. Eee, şöyle, Kemal Sunal'ı, emm ııı, Recep İvedik'le kıyaslayamıyoruz çünkü, eee, Kemal Sunal'ın oynadığı yapımlar, eee, dönemin en iyi yönetmenleri, eee, en iyi yazarlarının genelde, eee, kaleme aldığı işler oluyordu. Arada mutlaka sadece komedi amaçlı para kazanmak amaçlı filmleri oldu. Eee, o da çok normal çünkü 100'lerce film çekmiş. Yani, düşünsene adam, eee, aynı anda 3 filmde oynuyor. Sabah birinin setine gidiyor, öğleden sonra birine gidiyor. Hani, bu durumda zaten çok kaliteli iş çıkarması söz konusu değil, eee, ama unutmayalım Kemal Sunal'ı Hababam Sınıfı'yla tanıdık, eee, ve Hababam Sınıfı bence, eee, gelmiş geçmiş <chuckles> en iyi filmlerden, eee, sayılabilir hepsi, tüm seri. Yine bütün sosyolojik olarak o dönem bile kolej bebeleriyle, eee, ne kadar sıkıntılar yaşandığı, s eğitimin paralı olmasının ne kadar kötü olduğunun anlatıldığı, eee, sevgisiz büyüyen çocukların nelere sebebiyet verileceğini, a acayip derin hikâyeler anlatıyor. Recep Recep İvedik sevmiyorum değil ha, bu arada bak ben, ımm, eee, ilk, ilk 2-3 filmin hastasıyımdır. Hâlâ ara ara izlemek isterim. Çünkü çok başarılıydı o ilk çıktığı 2-3 seride. Eee, sonrasında, işte, o da aynı Kemal Sunal filmleri gibi, hani, eee, illa para kazanmak için yapılınca kalitesini yitirdi aslında.
<chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Tabii. Evet. Doğru. Çok derin. <chuckles> Hı hı. Evet. Ya, ben popülarite olarak ikisini aslında kıyaslamıştım. Tabii ki içerik ve şey olarak değil. Peki, Haba Hababam Sınıfı'ndan söz ettin. Ya, Hababam Sınıfı'nın bir şekilde o, aaa, hani, aaa, toplumdaki öğrenci, eee, liseli algılayışının gençler üzerine kötü etki yarattığını düşünüyor musun?
Evet. Hı hı. Eee
Hani, çok derin konular var ama, böyle, işte, Türk genci, eee, tembeldir, işte, aaa, zekidir ama çalışmaz, sürekli goy goy yapar, öğretmeniyle da dalga geçer. Yani
Evet. Dalga geçer. Eee, şöyle ama bu çocuklar hatırlatırım sana, eee, yokluk içindeki çocuklar değildi. Orada bu kadar şımarık olan çocuklar, eee, kolejli ve anne babası tarafından, eee, baş edilemeyip yatılı okula gönderilen çocuklardı. Unutma oraya burslu gelen <chuckles> ve öğretmen olarak gelen eee, lerin hepsi şahaneydi. <chuckles> Yani. Hani, anne babanın da istemediği. Çok şımarıklar çünkü. Yani, okul başa çıksın diye gönderilmişlerdi. Eee, o yüzden de e evet kötü, eee, örnek olabilirler ama, eee, kimsede öyle bir yürek yok ya. Kimse o kadar arsız olamaz bence. <chuckles>
Evet. Hı hı. Ahmet. Evet. Doğru, doğru. Hı hı. Doğru, doğru. Teşekkür ediyorum. Yani, eee, sohbetin için, böyle, eee, bizi hem geçmişe götürdün hem, eee, gelecekten geçmişten fi filmler, eee, örnek verdin ve neden unutulmadıklarını çok güzel bir şekilde açıkladın. Sana sohbet için teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için.
Hı hı. Asıl asıl senin soruların çok güzeldi. Eee, çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.
Görüşmek üzere, baybay.
Baybay.